Слушай, хочу обсудить с тобой, такой важный для меня вопрос. А, для меня, знаешь, особенно сейчас перед праздниками, да, актуально. А, потому что на вечеринках, вот, сколько себя помню. Вот ну, не с садика, наверно, но со школы, да. Чувствую себя всегда, знаешь, как-то одиноко, мне грустно, хотя вроде праздник, да. Вот. А я всегда жду, чтобы этот праздник поскорее закончился. И, знаешь, может быть, со стороны это даже незаметно, да, я могу там, как-то, приятно вести с кем-то беседу, да. Но, вот, эта вся атмосфера, да, что вокруг так шумно, а, там, м, с кем-то иногда нужно общаться, даже если ты не хочешь общаться, да. А, вот, эти все там конкурсы, танцы, да, для на меня это всё настолько утомительно действует, вот. Что я потом, знаешь, могу отходить просто 2 дня, да. Ну, в общем, в целом такое чувство изоляции, наверно, появляется. Да, и я даже не знаю, откуда это вообще началось. Потому что, не знаю, там, в садике я была, я каким-то суперактивным ребёнком, участвовала там в утренниках, пела песни, да, там, а, на стуле-то стихи рассказывала тоже, на праздниках, вот. А потом я просто поменялась, вот. Но я не знаю, все так меняются или нет. Но, наверно, да, по жизни же, как бы, много изменений с людьми происходит.
Так. Понимаю. Понимаю. Ага. Мгм.
Вот и я, знаешь, иногда я себя просто ловлю на мысли, что мне проще, проще не пойти там на какой-то праздник, да, чем идти туда. Да, я лучше дома посижу, там, книжку почитаю, ванную приму. Ну вот, там своими делами займусь. Ну вот, но понимаю, что выходить всё-таки надо иногда, да б потому что, ну, всё-таки, важно какие-то социальные связи поддерживать, да, там, и знакомство с новыми людьми- это тоже важная часть, да, жизни. Ну вот. И я не против знакомиться с другими людьми. Там, м, потом, знаешь, можем становиться какими-то товарищами, друзьями. Вот. То есть, какой-то баланс хочется найти. Вот. Но, н н да. И поэтому я решила с тобой посоветоваться, вот как мне на этих мероприятиях э, не чувствовать себя, ку знаешь, в какой-то изоляции. А, как будто бы, э, я, там, не создана для этого праздника жизни. Да. И чтобы не было, там, грустно и одиноко, когда вокруг всё так весело. Вот буду рада вообще любым рекомендациям и советам.
Так. Мгм. Спасибо большое, что поделилась своей, а историей. А, ты знаешь, чувствовать одиночество, вот среди людей, особенно на вечеринках, или вот таких крупных мероприятиях, ам, это на самом деле нормально. Ам, особенно, когда вокруг много общения, а вот внутри, вот, если я правильно понимаю, да, у тя такое ощущение оторванности, и и это, а, провоцирует такое желание- поскорее покинуть помещение, а, поскольку такое чувство "я здесь лишний", оно, м, вот, затаилось где-то у тебя внутри, и это, может быть, тяжело и сбивать с толку. Но, с одной стороны, ты бы хотела как-то это исправить и
Да.
ну, справиться с этим дискомфортом, найти что-то хорошее в этом, а, событии, да, и получать удовольствие. Научиться получать удовольствие- это на самом деле замечательно, а, и хорошая новость, как раз-таки, в том, что, да, н я думаю, это возможно, и некоторые, я думаю, советы я для тебя припасла, и рада буду поделиться. А, ам, скажи, пожалуйста, ам, что, именно, у тебя вызывает, вот, дискомфорт, да? Чувство такое, эм, желание поскорее удалиться? Это шум, люди, а, или, может быть, эм, это незнакомые люди? А, расскажи поподробнее, вот как, э, есть разница, да, вот в том, ам, как ты себя чувствуешь среди знакомых или незнакомых, вот, как-то, вот тут, можешь немножечко поподробнее описать?
Точно. Супер. М-да. Да, конечно, слушай, ну, самые, наверное, такие для меня, м, неприятные, да, условно, вечеринки, если там все люди незнакомые. Вот туда, просто, знаешь, я пойду, если я обязана пойти только, да, по какой-то причине. Да, самое тяжёлое- это, наверно, знакомиться с новыми людьми, которых я вообще не знаю, да, если у них ещё какая-нибудь деятельность, свя не связанная никак со мной, не знаю, там, финансы какие-нибудь, знаешь, там, ба банкинг или ещё что-то, то, м мне не хочется туда идти. То есть это может быть, наприм например, корпоратив мужа, да, но, с другой стороны, они тоже ведь люди, да, и с ними есть о чём поговорить. Вот, но потом шум вот этот и, м, то, что все люди веселятся. И мне кажется, что тут все просто вот такой кайф от этой вечеринки получают. И мне кажется, что они не притворяются. Вот, я такого кайфа не получаю. <chuckles> И меня это, ну, не то чтобы пугает, да, но я, да, смотрю на это, я тоже могу там потанцевать там и так далее. Ну вот, но, знаешь, мне хочется поскорей домой под одеялко и читать книгу, или смотреть, там, любимый фильм. Вот, и да, ну ладно, тогда самое-самое стрессовое, наверное, это подходить и знакомиться с какими-то новыми людьми. Ну вот, потому что я про них ничего не знаю, да, и нужно что-то там придумывать, вот, а я это не люблю. Ну вот, ну, конечно, как-то выкручиваюсь, там, в ситуациях, и ко мне тоже кто-то, иногда, да, подходит. Вот, но вот это- самый такой стрессовый для меня момент, да.
Так. Мгм. Так. Да. Понимаю. Скажи, пожалуйста, а если бы на вот этой вечеринке, а, были бы люди, да, которых ты хорошо знаешь. М, вот это бы как-то могло спасти ситуацию?
Да, ты знаешь, конечно, если я иду на такую вечеринку там с какой-нибудь подругой или другом там, или мужем, или там просто с компанией знакомых, то всё, ситуация прям- вух! Знаешь, для меня сразу н э, в 100, э, раз легче, да. Пот потому что я знаю, что там они меня с кем-то познакомят, да, к ним подойдут какие-то друзья, вот они тоже сами познакомятся. Ну вот, и это, конечно, улучшает с ситуацию м многократно. Да, так что да, самое тяжелое- вот это новые люди, как я говорила.
Здорово. Мгм. Да. Понимаю. А, ну, смотри, из того, что ты мне рассказала, я, м, поняла, что больше всего неудобств и, так скажем, стеснения, э, у тебя, э, появляется, как раз таки когда ты в окружении незнакомых тебя людей, э, и, м, так скажем, ты чувствуешь себя вынужденной, да, э, как-то познакомиться с ними, завести разговор, и это тебе доставляет там катастрофические неудобства.
Да, точно.
А что если, э, я тебе скажу, что, э, твоё ощущение, в принципе, да, и восприятие вот таких мероприятий, где куча незнакомых людей, и желание постоять в сторонке- ну, это, в принципе, абсолютно нормальная стратегия. А, абс <chuckles> абсолютно нормально быть наблюдателем, а не душой компании. Э, абсолютно нормально стоять в стороне и слушать, кто о чём говорит, при этом, э, не принимать, э, какого-то активного участия в обсуждении или спорах, э, или же вот этом стремлении произвести впечатление. Э, попробуй, ну, если всё-таки хочется, да, тебе там как-то влиться постепенно, да, в эту тусовку, э, может, есть смысл сместить фокус, да, с желания познакомит точнее, не с желания, а вот с такого принудительного принудительной установки познакомиться на "быть рядом". Э, что это значит? Что вот на вечеринках или мероприятиях г тебе не обязательно расширять круг общения, э, тебе достаточно найти какого-то 1 знакомого человека, присоединиться к нему- и просто послушать, о чём они говорят, э, привыкнуть к этой, э, обстановке. Самое главное: пойми, что ты не обязана, э, быть душой компании. Э, нет такого правила, что если ты на вечеринке, то ты должна, я не знаю, танец с бубном танцевать или цыганочку, или ещё как-то производить впечатление.
Да, мне нравится, как это звучит. <chuckles> Так. Да. Да, супер. Да, слушай, это очень здорово звучит. И мне нравится такой подход. Вот почему-то, да, мне всегда казалось, знаешь, что я захожу в комнату, а там-то уже все общаются, и у всех-то суперинтересные разговоры. И вот я такая захожу, и я одна, да, и мне так грустно от этой картины. Слушай, а ты про это говорила, да, ну, что вообще это нормально. И я вспомнила интервью одного актера, он попал на какую-то там голливудскую вечеринку после Оскара, и он рассказывает, говорит, да: "Я захожу, все общаются. И я такой один стою, одинокий, да, и ни с кем не разговариваю. И- говорит- смотрю, стоит там какая-то девушка, да". И она тоже стояла просто в наушниках, да, слушала музыку. И вот они он к ней подошёл, говорит: "А пойдём покурим!" И они вышли, и у них там потом просто какая-то бешеная история с какими-то по погонями фанатов. Там потом они, э, подружились, да, в каком-то отеле вместе оказались. Короче, да, слушай, вот почему, да, вот я какую-то, знаешь, этому такую важность придавала, что вот надо обязательно зайти, завести какую-то беседу, обязательно интересную ещё ведь, да, чтоб ещё впечатлить: надо и собой, и человеком тоже впечатлиться там, сразу за ему задать какой-то классный вопрос, чтобы он просто там упал в обморок от того, насколько ты классно заводишь беседу. Да, а можно просто зайти, может быть, и в бар и взять коктейль- и стоять вот и наблюдать с этим коктейлем. И всё. Просто супер. Да, слушай, классно. Ты мне прям, знаешь, э, убавила мой стресс вообще от всех этих ситуаций, да, которые меня преследовали по жизни. М, вот. И теперь я, да, как будто бы спокойно могу вообще пойти на любую вечеринку, знаешь, и просто, да, просто быть там спокойно без вот всякого напряжения, без ожиданий. Очень классно. Слушай, спасибо тебе огромное за поддержку и за такой простой и классный совет, который действительно, да, знаешь, м меня порадовал. Спасибо тебе.
Мгм. Да. Да. М. Мгм. Совершенно верно. Я рада. Пожалуйста. Вс рада была помочь, всего доброго. Пока-пока.